بالضبط. وعليها عامل كبي عامل كبير. يعني أنت لو ت لِبست تيشرت round م بسيط خالص basic، ما فيش فيه أي حاجة ع وسادة، آآ ولكن ال الfit بتاعه كويس أو مناسب قياسه مريّحك وشكلك فيه كويس، آآ جِبت مثلًا تيشيرت لونه أبيض ماشي في الصيف فاهمني؟ آآ ما ما يحِرّركش، كده أنت أ جمعت بين حاجتين، أولًا راحتك، أنت لابس تيشيرت فِضفاض يريّحك وأنت بتتحرّك آآ وفي نفس الوقت آآ أن يعني شكله حلو عليك وفي نفس الوقت آآ م يعكس الضوء ال الشمس، اللي هو يهّديك شوية اللي هو يخلّيك مثلًا إيه، ما تعرقش أكتر. في الشتا مثلًا لِبست ألوان غامقة، تبدأ أنت تدفى.
تمام. تمام. إمم. إمم. آه. أ واضح واضح إن خبرتك في ال في الموضوع ما شاء الله يعني كبيرة يعني فاهمني؟ <chuckles> معلومات كمّية معلومات آه. كميّة معلومات كبيرة ع عشان طبيعة شغلك طبعًا في في في اختيار اللبس وكده بيبقى يعني آه. طيب، آآ
أيوه طبعًا، آه. يعني من <chuckles> بالضبط. يعني خلّيني أحكي لك تجربة كده، أنا كنت زمان شغّال في ف كنت شغّال في مجال الملابس. ملابس الرجالي، كان brand وكده كنت شغاّل فيه آآ كنت شغّال بانسّق اللبس للناس. يعني هو مثلًا يقول لي أنا عايز مثلًا أعمل طقم أو شكل أ بيتكوّن مثلًا من قميص وبنطلون والقميص مثلًا والبنطلون أسأله، أنت رايح مثلًا مناسبة إيه؟ يقول لي رايح مثلًا خطوبة، رايح فَرَح، آآ كتب كتاب، عندي مُقابلة، أبدأ أضبّط له شكل معيّن، ونوصل مع بعض لشكل يكون مُرضي ليه طبعًا قبل ما يكون مُرضي ليّا، بس أنا باحاول أقترح عليه حاجة تكون ماشية مع المناسبة ال اللي هو رايحها.
قُل لي، قُل لي آه. عايز أسمع منّك آه. ت تمام. جميل. تمام. تمام.
فاهمني؟ فده كان خدت خبرة جامدة فيها، آه بالضبط، آه. فده ك فده كوّن عندي حتّه كده اللي هو باعرف أختار لنفسي اللبس، وأعرف أختار لنفسي ال الألوان، وأفيد غيري من أصدقائي وكده يعني.
تمام. أنت بتساعده، يعني بتساعده إن هو يكوّن آه. بيكوّن ال آه. الشكل ده يعني إمم. ح حلو جدًا، حلو جدًا. طيب، قُل لي بقى بما إنّك أنت راجل خبير بقى في في موضوع الملابس وتناسُقها وكده، إيه أصعب قِطعة أنت دايمًا بتلاقي فيها مشكلة إنّك أنت توفّرها ويعني ودايمًا هي اللي بتخلّيك راجل بِرِنس كده في في لِبسك؟
إمم.

آآ، تقدر تقول لي أنت إزاي بتوازن ما بين ال الراحة وإنك أنت يعني تبقى أنيق في لبسك؟
طبعًا عشان أبقى أنيق في لبسي لازم أكون آآ، باختار حاجة تكون على ذوقي وتكون طبعًا آآ، مرتاح فيها، يعني لازم أكون مرتاح فيها، يكون شكلها في نَفس الوقت آآ، مُلف مش ملفت يعني يكون آآ، شكله شيك شكله كويس، لأن دايمًا مش شرط ال مش شرط اللبس لمّا يكون مُريح أو خامته آآ، مريحة أوي يبقى شكله وِحِش، فاهمني؟ يعني مثلًا آآ، أنا معظم شغلي كان دايمًا آآ، formal أو semi formal. فكان عندي مقابلة شغل، كان عندي مقابلة شغل في الصيف، والجو كان طبعًا في الصيف نار يعني حَر، فكنت مضطر إن أنا ألبس آآ، جاكيت بليزر وفورمال كامل، جاكيت بدلة وقميص وبنطلون. فطبعًا الجو لا لأ صعب جدًا، وحتى هُم بي في الinterviews وكده بيفضّلوا البِدل الغامقة. <tsk> فبِدل غامقة مع شمس تمتص حرارة، فالموضوع صعب جدًا. ف بالضبط، فجاكيت البدلة بيبقى دايمًا متبطن، يعني دايمًا في بطانة وفي بيبقى تقيل كده، حتى صيف شتا بيبقى تقيل، فأنا لأ اختارت مثلًا جِبت جاكيت، رُحت ف جِبت جاكيت بالتفصيل مخصوص، آآ، اللي هو بدون بطانة، بيبقى جاكيت ز شبه البدلة كده آآ، ولكنه بدون بطانة مريح جدًا، يعني مش محتاج آآ تكتي مش م مش مكتّفك أو مش اللي هو قافل عليك وأنت بتتحرك.
إمم. تمام. امم، حلو جميل. امم. أيوه. تمام، تمام. ماشي. تمام، آه. الجو كان بيبقى صعب بقى يعني تحس إن الدنيا مش آه، امم، امم. تمام آه. آه، بيبقى صعب كمان آه. تمام. امم. امم. آه. آه، مجرد مجرد غطا بس كده خفيف واخد شكل البليزر يعني لكن مش هو آه، آه.
غطا خفيف و بالضبط، ونوعية القماش ذات نَفسها تحس إنها بتدخل هوا، يعني فيها فيها حاجات بسيطة كده فتحات بسيطة بتدخل هوا. فج
امم، هل أنت بقى من خلال اهتمامك باللبس يعني كنت عارف م من قبل كده إن في نوعية قماش بتبقى خفيفة شوية، أو إن في نوعية جواكيت من غير بطانة فتقدر تدخَّل هوا فيبقى الموضوع أحسن؟

آه طبعًا، آه طبعًا، لأن أنا دايمًا
آه، أنت عارف أنا من قبْل كده يعني، آه فده ده جميل، ده كويس، آه. إمم.
لأن أنا أصلًا حابب مجال الfashion ومجال الموضة وكده ودايمًا بادوّر على كلّ جديد، يعني دايمًا باحب أجرّب ال الموضة وكده، بس برضه اللي يناسبني يعني مش الموضة اللي هي أي حاجة تلبِسها. فاهمني، آآ فجِبت ال الجاكيت ده أو الblazer ده جرّبته. لأ كان مُريح جدًا، مُريح جدًا، جدًا، مقارنةً باللي أنا بالبِسه. بدأت أثبّت بقى ال بدأت أثبّت الlook ده معايا، الشكل ده معايا آآ، لأ وطبعًا ما فيش غِنى عن ال الformal اللي هو ال البدلة الأساسية بس الواحد بيحتاج علي قد ما يقدَر إن هو يبقى مرتاح، فاهمني، سواء في ال في البنطلون، في ال في الخامة في ال في الجاكيت، في القميص، بالذات القميص، يُفضّل إنّك تلبِس قطن أو كِتّان.
إمم. حلو جدًا. إمم. جميل. حلو، حلو. إمم.
لأن ال الصيف
أنت بقى شكلك دارس الموضوع أوي بتاع اللِّبس وبتاع الخامات وكده يعني. إمم. إيه طَب ال إيه اللي يفرَّق طيب يعني، عاوزك تقول لي كده بالراحة إيه اللي يفرَّق ما بين اللي هو القطن، وما بين ال ال الكِتّان مثلًا، فاهمني، في ال في اللِّبس بتاعك؟
آه، آه طبعًا، آه، لأن ال الكِتّان أو القطن. القطن آآ طبيعي طبعًا، مُنتَج طبيعي وخارِج من الأرض وينفَع في الصيف آآ، ولكنّه لمّا بيمتصّ العرَق بيمتصّه وبيبان فيه.
إمم.
يعني بيبان فيه العرَق آآ على م على شكْل جسمك يعني. الكِتّان صعب شوية إن أنت يبان فيه العرَق، وفي نفْس الوقت آآ بيدخّل هوا أكتر من القطن.
تمام. إمم. تمام. تمام.
لأن الكتان آآ
آه، يعني آه، آه، يعني ألطَف شوية على ال على الجسم عامةً أو بيخلّي الدنيا أظرَف شوية.
النسي بالضبط، النسيج بتاعه نفْس ما باقول لك كده، اللي هو آآ فيه تهوية أو فيه فتحات صغيّرة جدًا ما تتشافش إلّا لو مطّيت القماشة ذات نفْسها، يعني لو فتحت الإ ب م وبتبقى مرِنة أكتر، ده الكتان. القطن
تمام. إمم. طَب صعوبة الكوي طيب، يعني مثلًا من المشاكل اللي الواحد كان بيسمَعها دايمًا آه، آه. برضه؟ آه.
الكتان صعب صعب يتكوى. آه، لأ فعلًا الكتان الكتان صعب يتكوى، القطن سهل، سهل أوي يعني. مجرّد د درجة حرارة خفيفة ال الموضوع خلِص. آآ، برضه في حاجة، ال الغسيل، يعني غسيل القطن، الكتان آآ، يعني هيحتاج عناية شوية عشان الوبَرة. حاجة إسمها الوبَرة.
إمم. تمام. آه. إمم، تمام. آه.